Hmm, parang sa'kin ma emosyonal talaga, sobrang laking bagay eh, kasi 'yun dun 'yung, ah, 'yung suporta na pinapalakas talaga 'yung loob 'yun din naman, sa pamilya okey din naman magsabi rin ng problema siyempre hindi na makarinig ka rin talaga diyan minsan ng mga siyempre sa magulang, dala na rin siguro ng stress nila gawa ng pag aalala rin nila eh, kaya kumbaga parang may pagalit pa diyan eh, parang ganun eh, parang minsan satin okey lang sanay normal na 'yun sa magulang na may ganong pangaral ba kumbaga. So sa'kin ang laking tulong din naman 'yun, may pagkakataon kasing tama naman din talaga 'yung mga sinasabi't pinapayo nila, so sa'kin after naman nun, ah, nakakatuwa kasi siyempre ang laking kung tutuusin ang pamilya talaga kasi sila'y nakakasama mo sa pang-araw-araw eh, sila'y nasa loob ng tahanan na kasama mo, na malaking tulong talaga sa papalakas talaga ng loob mo, kasi siyempre minsan ang hirap na alam mong, ah, mahahalata nila kung malungkot ka, kung hindi ka okey ganiyan. So parang minsan mabigat pa kapag ganon eh, kapag kasi ang magulang ang bilis makahalata niyan eh, so pati ikaw mapapaisip na baka nahahalata na nila 'yung emosyon mo ganiyan. So nakakatuwa kasi minsan 'pag alam na nilang may problema 'yan lalo na saming magkakapatid, talagang iba 'yung magulang namin manuyo na tipong, ay ipaparamdam samin na talaga 'yung pangangalaga sa mental health namin na alam nilang hindi talaga kami okey parang ganun kahit samin kahit ma ayan tulad niyan medyo 'yung edad namin mata na medyo nagkakaedad na talaga, parang wala 'yun sa edad, kumbaga parang tinitignan pa rin nila na anak pa rin kami na kahit anong edad kahit sa mga panganay naming kapatid ganun pa din, so sa kaibigan parang ganun din nakakatuwa na nakahanap din ako, na nakakapag okey din nakapagpagaan din ng loob ko, sa mental health ko, na tipong kahit s ah, stress ako sa problema, ah, bibigyan niya rin ako ng payo na mas okey kasi sa iba kong dating kaibigan stress na ako, tapos pag nagkuwento ako mas nai-stress pa ako sa mga pinapayo nila eh, oo dumadagdag eh, at siyempre 'yung mga gusto nilang ipayo, yung sina-suggest nila na kailangan 'yun 'yung gawin mo which is mali dapat, 'di ba 'yung kung, ah, tayo pa rin magde-decide kaya nakakatuwa na merong kaibigan na ganon din na sumusuporta sa mental health at dun dun din ako na nagiging okey sa mga ganong pagkakataon mga binibigay nilang payo, ganon.
Mm. Tama. Mm. Oo. Mm. Ah, okey, mm. Oo. Tama. 'Di ba dagdag pa 'no, mm. <chuckles> Mm.